बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा ना पहले कि उ माफ़ी माँगना एक दैवीय गुण है और ईश्वर हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो अच्छा सोचते हैं, भले ही खुद को थोड़ा डाउन करना पड़े, नीचे लाना पड़े लेकिन हम अपने कार्यों में कभी भी कोई नकारात्मकता नहीं लाएँगे, ना ही विचारों में लाएँगे। तो ई ईश्वर भी हमारी मदद करेगा, समाज भी हमारी मदद करेगा और हमारा जैसे आपने कहा कि हमारा जो अंदर से मन है वो बहुत हल्का हो जाएगा, हम खुश रहेंगे हर समय।
जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी, बिल अ, और अगर जब हम माफ़ी भी माँग लें तो हम यह दर्शाते हैं, अगर कोई व्यक्ति माफ़ी माँगता है तो वो आदमी यह दर्शाता है कि आप जो रिश्ते हैं, लेके लड़ने के लिए तैयार है और छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है जो जिद पे अड़ा है कि मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा, तो कहीं न कहीं वो अव जब वो बिल्कुल अपने अ, जो रिश्ता है उसको छोड़ने को तैयार है और जबकि कोई व्यक्ति अगर माफ़ी माँग रहा है, तो बिल्कुल वो दर्शाएगा कि मैं अपना अपनी माफ़ी माँगूँगा और जो है अपने रिश्ते को और भी मजबूत करूँगा। तो माफ़ी माँगना यह संकेत है कि आप किसी व्यक्ति या रिश्ते को यूँ ही जाने नहीं देना चाहते, आपकी क्या राय है इसपे?
और बिल्कुल, सही बात है क्योंकि देखिए, जब हम माफ़ी माँगते हैं तो हमारे रिश्तों में और ज़्यादा घनिष्ठता आती है। हम और ज़्यादा निकट होते हैं एक-दूसरे के, क्योंकि जब हम माफी माँग लेते हैं तो हमारी जो स्थिति है, वो रिश्ता जो हमारा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और ये दर्शाता है ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम माफी माँग लेते हैं, तो सामने वाला ये समझ जाता है कि ये बंदा अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता बल्कि उसको बनाके रखना चाहता है। <smacks lips> तो ये ये एक ऐसा मतलब कहना चाहिए कि रिश्तों की कुंजी अगर हम कहें तो वो माफी है।
हुँ। जी। जी, बिल जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अ, और हमारे साथ एक वाकया भी हुआ था कि हमारे कुछ पड़ोस में कुछ व्य एक परिवार रहता था, जो कि अपने अ, भाइयों के बीच में अ, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो। तो, कहीं न कहीं अ, मैं ये मानता हूँ कि अगर उन्होंने माफ़ी माँग ली होती तो अ, आज जो उनके भाइयों के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे रहते और जो उनके परिजन वो भी बहुत अच्छे से रहते। हालाँकि उन्होंने माफ़ी माँग ली थी, जो उनके परिजन थे, तो उनके बाद में जो रिश्ते थे वो बहुत ज़्यादा सुधरे और बहुत अच्छे तरीके स एक परिवार को चलाया बिल्कुल अच्छे से। तो कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि जो माफी है वो बिल्कुल एक जायज़ जो है कदम है अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, आपकी क्या राय है इस पे?
हुँ।